أنا يعني مؤخَّرًا كده بصراحة عندي مشكلة وعايِز أحلِّها، عشان أنا يعني الموضوع بقى مأثِّر عليَّ ك كتير، إن أنا ما بقِيتِش عارِف أنام في مواعيد ثابِتة ونومي مواعيده متغيِّرة جدًا وبصراحة أنا محتاج نصايِح عشان أعرَف أضبِّط مواعيد نومي، وأبقى أحس إن أنا كده باخُشّ في ميعاد نوم ثابِت أو أقدَر حتى لو حد سألني: "أنتَ بتنام إمتى؟" أعرَف أرُدّ. لإن أنا بابقى دايمًا أقول: "ما أعرَفش، يعني ساعات الصبح، ساع ساعات قصدي الساعة 00:00، ساعات 23:00، ساعات 01:00." بتفتَح مِنِّي، ما أعرَفش بقى المواعيد يعني مفيش ميعاد ثابِت أعرف حتى إن أنا أحدِّده لنفسي ما لمَّا سألت نفسي السؤال ده، أو حد سأله لي، فأنا محتاج إن أنا أحِلّ الموضوع.
أكيد طبعًا أنا معاك. وخصو خ كمان إحساس إن أنتَ مالكش ميعاد في النوم ثابِت، ده ممكن كمان يدخِّلَك في اللي هو قلَق النوم وتوتُّر ما قبل النوم، ده صعب جدًا أكيد عليك، يعني إنَّك في يوم زي ما بتقول ممكن تنام 00:00 وفي يوم تاني ممكن يوصل لحد الساعة 02:00، آآ، آمم، يعني اختلاف كبير أوي في وقت نومك، أكيد بيأثِّر عليك وبيأثّر على نفسيَّتَك، ممكن كمان يأثّر على الوقت اللي أنتَ بتصحى فيه كمان. طيب قُل لي، أنتَ عادةً حابِب يكون ميعاد نومَك إمتى وصحيانَك إمتى؟
إمم. ده حقيقي. يعني أنا أتمنى إن أنا أعرف أضبط ميعاد نومي مثلًا هيبقى 23:00، 23:30 ونُص مثلًا، ده آخر بتاع على الأقل أبقى أكون يعني لسّه لحقت عملت حاجات بعد في اليوم يعني، لأن أنا لو روَّحت ونمت بدري أوي، أحس إن أنا ميعاد ما بين الشغل والنوم ده أنا ما فيش وقت كفاية، بس مش عايز أتأخر عن كده ج عشان ألحق أصحى الصبح مثلًا على الساعة 06:00، 07:00 يبقى في حتّى فترة لحقت إن أنا على الأقل جبت 6 ساعات نوم أو 7 ساعات نوم، يعني يبقى الموضوع لطيف بالنسبة لي.
يعني الساعة 23:00 بيكون مناسب ليك النوم والساعة، 06:00 أو 07:00 إنّك تصحى ده يكون وقت مناسب ليك، كويّس جدًا. وبتحس إن وقت نومك، بيختلف أكتر في أيّام العاديّة، اللي فيها شغل والّا في الأجازات؟ يعني بتسهر أكتر في الأجازة وبتحس إنّها أثرت ال مثلًا لو سَهرت يوم الجمعة، السبت، وتيجي ترجع تان آآ ال الشغل تاني، بتحس إن ده ال السهر بتاع الأجازة، بيأثر على أيّام الأسبوع بتاعتك؟
هو ده فعلًا اللي بيحصل، يعني أنا لمّا بابدأ باحسن حتى لو نمت الأسبوع ده كويس، آجي بقى في ايام الأجازة، الموضوع يفتح مني لحد الفجر وابقى صاحي، ما أنا ما وراييش شغل، ما أنا مش عارف ايه، آآ الأسبوع اللي بعده كله اتضرب، لأن أنا بانام بقى و وارجع أنام متأخر أو آآ بتاع أو باكون مش مركّز في الشغل وبتأثر عليا وراجع من الشغل أنام، فانام لي ساعتين واصحى فما اعرفش أنام تاني بالليل، يعني الحاجات بقى دي بتبقى باخش في دايرة كده، لمّا موضوع النوم بيسرح مني في الweekend day.
أكيد طبعًا، أكيد طبعًا حاسّة بيك، وإن ال السهر في الأيّام أو في العُطلات وأيّام الأجازة، بترجع إنّك تبدأ أسبوع جديد بقى وتبدأ تلتزم وتنام بدري وتصحى بدري، على الأقل أوّل يوم وتاني يوم بتحس إن تأثيرهم، لسّه ما زال مأثّر عليك تأثير ال السهر اللي كان في الأجازة، فده أكيد يعني بيلعب دور معاك. طيّب قُل لي، آآ أنت ليك في المُكيّفات؟ بتشرب قهوة كتير، بتشرب شاي، آآ بتاخد كام كوباية شاي أو قهوة لو بتشرب في اليوم؟
آآ يعني عشان أنا مواعيد نومي اللي مش مضبوطة دي وبابقى محتاج إن أنا أبقى فايق في الشُغل، فمُمكن في وقت الشُغل ده باخُد أ أ من 3 ل5 كوبّايات في اليوم مثلًا آآ قهوة و و عشان أفضل عارف أكمِّل في الشُغل مُدّة يعني وأنا فايق شوية أو أعرف آآ إن أنا أبقى مُنتِج في وقت الشُغل.
آه، من 3 ل5. طَب آخِر كوبّاية بتشربها تقريبًا في اليوم بتكون الساعة كام؟
مُمكن من 16:00 ل17:00 كده أو حاجة زي كده يعني ع بيبقى عشان آآ يعني بتبقى آخِر ساعتي ساعة، ساعتين في الشُغل بيبقى خلاص دماغي فَصَلت، فمحتاج إن أنا أركِّز أوي، ف أظُن في الوقت ده.
آه، هي على فكرة نسبة الكافيين في ال يومك لمّا بتبقى عالية كده، بتأَثّر على آآ وقت النوم بتاعك. يعني ب بتخلّيه كمان يبقى صعب أوي إنّك تبقى تنام بدري أو ت تتعمَّق في النوم بسرعة كمان. طيب، إيه كمان ممكن حاسِس إن هو يكون من الأسباب اللي بتخلّيك تسهر أكتر، أو الوقت يسَرحَك إنّك تعدّي كتير من غير م مت مت يعني تسهَى أ مثلًا هل في بتتفرّج على التليفزيون، بتقعُد على التليفون، بتتابع مثلًا برنامج أو مسلسل معيّن بيتعرض متأخّر؟ إيه اللي بيشغلك أكتر أو ممكن تقول إن هو بيخلّيك تسهر؟
آه. إمم. يعني عادةً كده بالليل باقعد ماسك الموبايل كتير فعلًا، ممكن أكون باقلّب ب اتفرج على فيلم، اعمل ع حاجة، أتفرج على حاجات في social media. يعني باقعد ماسك التليفون كتير قبل أما أنام، وممكن باتفرج حتى على أفلام على التليفون ساعات قبل أما أنام أو حاجة أو كده، فممكن يبقى هي دي أكتر حاجة باعملها قبل فترة النوم.
آه، طيب أنت حاولت تعمل أي حاجة، أو ت تستعمل أي جدول إنك تنظم من خلاله أوقات نومك؟
لأ، ما عمري ما عملت جدول بصراحة، أنا ل يمكن الحاجة الوحيدة اللي حاولت إن أنا كده إن أنا اخُش أ أنام بقى يعني قُلت إن أنا احو الأسبوع ده أنا هانام من كلّهم الساعة 23:00 اخُش أنام، بس بالاقي نَفْسي أول ما باخُش أنام بافضل ماسك الموبايل وبرضه ما باعرفش، فالموضوع ما نجحش معايا في إن أنا أحاول إن أنا اعمله ب حتى لو أنا مقرر إن هي دي الساعة اللي أنا عايز أنام فيها.
أيوه، فاهماك، فاهماك طيب إيه رأيك في إن أنت لو مثلًا آآ تبدأ إنك لك يعني الcaffeine دي نقطة مهمة جدًا خلّينا نركز عليها إنك لو تقللهم مثلًا تخلّيهم مرتين 2 في اليوم، أو مثلًا ابدأ ب3 بس فناجيل قهوة في اليوم، وخلّي آخر فنجان مثلًا يكون الساعة 15:00، بحيث إن أنت تكون قبل ميعاد نومك يكون جسمك يعني تخلص تمامًا من الcaffeine وقادر تنام وتستغرق في نومك بسهولة، دي حاجة برضه من الحاجات اللي ممكن تكون مأثرة عليك.
إمم. إمم. يعني تفتكري إن أنا لو قلّلت القهوة أو شربتها آخر حاجة فعلًا الساعة 15:00 ده ممكن يفيد إن أنا أعرف أنام بشكل أفضل؟ يعني، لو عملت حاجة زي كده، لأن دي أظن حاجة أنا ممكن أجرّبها يعني حتى من باب التجربة، وأشوف تأثيرها. فلو أنتِ شايفة إن دي ممكن حاجة تفيدني، أنا ممكن فعلًا أجرّبها وأبدأ بيها، وأشوف فيها الدنيا هتمشي إزاي.
هي نقطة من النقاط اللي مهمة جدًا، وهتفيدك، لإن الجسم بيتأثّر جدًا بنسبة الكافيين اللي بتكون دخلت جسمك قبل ميعاد نومك. كمان، فيه حاجة كمان، وقت ال– التليفون. أنت بتقول إن أنت الأسبوع قبل كده قررت إن أنت هتنام الأسبوع دوّة الساعة 23:00 وأنت بتدخل على، آآ، السرير علشان تنام بتاخد التليفون معاك، فدي لوحدها نقطة مُهمة جدًا لازم تركّز معاها، إن التليفون مش الوسيلة اللي هتخليك تنام، بالعكس الآشعة اللي بتطلع من التليفون بتأثّر عليك، بتخليك تحس بأرق أكتر، والنوم مش بييجي، طول ما أنت قاعد على التليفون، فأنت محتاج لو تقدر إنّك تسيب التليفون ساعتين قبل ميعاد نومك. يعني لو أنت عايز تحدد بجد إن أنت تنام الساعة 23:00 يبقى أنت تقريبًا من الساعة 21:00 بتكون خلصت كل الحاجات اللي أنت عايز تعملها على التليفون، وطلّعته خالص برّه الأوضة اللي أنت بتنام فيها، ما ي– يعني، ما تدخلش الأوضة تنام وأنت معاك التليفون خالص في إيديك، واستعمل منبه عادي جدًا للت– يعني، ساعة، تنبيه، لو أنت عايز تصحى، أو تضبطها على ميعاد الصحيان بتاعك، وخلّي التليفون بعيد عنّك لمدّة ساعتين قبل النوم، بحيث إن الدماغ تهدى، تفكيرك يهدى، تبدأ تراجع كده اللي بتعمله خلال اللي عملته خلال يومك، تبدأ اد– يعني خلايا دماغك لمّا هتهدى، لمّا ييجي الساعة 23:00 هتعرف، يعني، تدخل في mode النوم أكتر.
امم. امم. ده حقيقي. امم. والله
ينفع معاك تعمل كده؟
والله ممكن فعلًا إن أنا أجرّب ده من باب برضو إن أنا أشوف الموضوع هي يخلّيني ممكن من إن أنا أبعِده أو حاجة يخلّيني ما ما ابقاش مكسّل إن آجي أشوفه أو بتاع أو كده، وممكن يساعدني إن أنا أنام بس يعني، آآ، ممكن مع إن أنا كمان أقلل الكافيين أو كده يبقى أنا أحس إن أنا يعني أظن الاتنين مع بعض ممكن يشتغلوا مع بعض إن أنا منها مقلّل الكافيين فأنا يبقى يبقى بانام على نَفْسي فأعرف أنام أسهل، والموبايل مش جنبي فما فيش حاجة تِشغلني، فممكن الاتنين مع بعض يوصلوني لحاجة كويّسة فعلًا يعني لو أنا جربتهم مع بعض.
هيساعدوك أيوه. جدًا، في نقطة تالتة كمان بقى لو آآ، يعني قدرت إن أنت تعملها معاهم، آآ، ممكن تساعدك كتير أوي، ممكن تجرّب النصيحة دي، وهي إنّك لو نايم يوم متأخّر، يعني لو نايم الساعة 02:00 أو أيًا كُنت نمت متأخّر إمتى، صِرّ إن أنت تصحى اليوم اللي بعده بدري.
امم.
اصحى بدري، الساعة 06:00، بحيث إن أنت تعوّد جسمك، إجباري، إن هو في اليوم ده هيصحى بدري، مجرّد ما تقوم، تاخد Shower ساقع، وتبدأ يومك، ه هتحس بالنشاط بتاع اليوم، بس هتيجي بالليل، قبل الساعة ما تيجي 23:00 هتحس إن جسمك نَفْسه بيطلب منّك الراحة، بيطلب منّك إن هو عايز ينام، فلو أجبرت نَفْسك في يوم حتّى لو أنت بتنام متأخّر وسهرت في اليوم ده، إنّك تصحى تاني يوم بدري، ده هيساعدك كتير أوي، مع طبعًا إنّك تضبّط الكافيين بتاعك، عدد القهوة بتاعتك، قبل الساعة 15:00 تكون خدت كُلّ القهوة بتاعتك اللي أنت عايز تاخدها خلال اليوم، وكمان إن أنت تبعد التليفون عنّك قبل النوم بساعتين.
آه.
إيه رأيك؟
والله أنا شايف إن الحاجات دي كلّها يعني هي ممكن تجيب فعلًا معايا نتيجة، فأنا هاجرّب كلّ الحاجات دي فعلًا، لأن أنا حاسس إن هي دي فعلًا ممكن تبقى هي الحل لمشكلتي، أنا مُتشكر جدًا على النصايح الكتير دي و آآ، وفعلًا يعني لو احتجت أي حاجة تاني أو الموضوع ما ب ما ضبطش برضو هارجع أسألِك فيه تاني، فأنا شكرًا ليكِ.
عفوًا، على إيه؟ أنا موجودة أي وقت لو احتجت أي حاجة هتلاقيني معاك.